Ya, bu çok zor gerçekten. Eee, bunu çok hâlâ yapabildiğimi düşünemiyorum, yani, düşünmüyorum. Eee, şu an tam olarak, eee, yöneticilik yapmıyorum. Biraz daha ürün yönetiyorum, yani, insanları yönetmiyorum. Iıı, sadece, ııı, onlarla işbirliği yapıyorum. Ama insan yönettiğim durumlarda, ekip ekibim olduğu durumda gerçekten ç en zorlandığım ve çok da başarılı bulmadığım kendimi bir durum bence. Eee hem
Kolay değil, değil mi? <chuckles> Evet. Hı hı. Hıı. Ama delici ve galiba gerçekten iş hayatında en kritik konulardan biri. Hımm.
Bence, evet, evet, kesinlikle öyle. Çünkü b birçok şeye bağlı. Eee, ekibine güvenmeye bağlı, kendine güvenmeye bağlı, eee, planlamaya bağlı, ııı tecrübeye de bağlı bazen. Yani, iyi anlatabilmek, iletişime de çok bağlı. Eee, biri eksik olunca bence delegasyonda kesinlikle problem oluyor. Ben çok iyi miydim? Soru işareti, çok emin değilim bu konuda kendimden açıkçası.
Evet. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Gene çok dürüst ve çok içten cevap verdin. Evet, çok teşekkürler, böyle bana, hani, hakikaten içten cevap verdiğin için. Ama, şimdi, peki, tekrar o zaman demin böldüm ya, böyle araya girdim ya. Bu del dele delegeyi duyunca hemen orada böyle, hani, sormak istedim. Ama şeyi anlatıyordun. İş hayatıyla özel hayatını nasıl dengelediğini. Eskiye oranla sanıyorum eskiden yapamadığını ama evet.
Öyle, öyle yani. <chuckles> <giggles> Hı hı. Evet. Vallahi aynen. Şu an daha iyi yaptım. Yani, zaman yönetimi bence en önemlisi. Iıı, özellikle mesela mesai saatleri içinde iş planı yapıp onu uygulayabilmek çok önemli. Çünkü mesai sonrasında, eee, e-posta yazmaya başlayınca artık onun ucu bucağı olmuyor. Bir bakıyorsun, gece 23.00'de bile mail atıyorsun. İnsanlar bu sefer strese girebiliyor. Sen de strese giriyorsun. Eee, dolayısıyla zaman yönetimiyle başlayıp hayatında eksik olan işte hobilerin olabilir, kendine ayırdığın vakit, öz bakım, spor... Bunlar gerçekten çok etkili. Ve tabii ki de sosyal ilişkiler diyebilirim. Yani, hepsi için biraz biraz, eee, ekleyip orta noktayı deneye yanıla bulmak.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Peki, şöyle bir şey de sormak istiyorum. Iıı, çok, hani, ııı, <chuckles> üzerine konuşulan bir şeydir. Iıı, ya da aslında konuşulmayan; kendini suçlu hissetmek. Yani, ımm, mesela işte ne bileyim tatildeyken maillerine bakmadığı için, ııı, ne bileyim mesai sonrası gelen bir telefona ya da bir WhatsApp mesajına cevap vermediği için kendini eskiden suçlu hissedenlerden miydin?
Hı hı. Evet.